Oye, fíjate que últimamente, eh, le he dado muchas vueltas a un tema que me trae como un poquito, ah, confundida, porque me d me he dado cuenta, y la verdad es que gracias a mi hijo fue que me pude dar como cuenta de esta situación, el que yo cuando me tomo un descanso, ya sea de 5 minutos, de 10 minutos, de media hora de lo que de lo ahora sí que de que el el tiempo que tenga disponible, me siento muy culpable, y lo noto porque, eh, haz de cuenta, ya terminé de trabajar, entonces digo: "Bueno, pues me voy a acostar unos 5 minutitos a tomarme una siesta, unos 10 minutitos, algo", entonces, voy, me acuesto en mi cama y tal, y a los 2 minutos, o sea, de verdad no ha pasado ni 2 minutos cuando ya me estoy levantando y digo: "No, mejor me debería de poner a lavar la ropa o a, no sé, barrer la la el cuarto," ¿no? O hacer algo de aseo, la verdad es que siento que es como de que me di yo yo misma me digo: "Ay, que no seas floja, ¿no? O sea, ¿cómo vas a estar acostada a las 5 de la tarde? O sea, no inventes," entonces, sí creo que tengo como un tema <chuckles> de que siempre tengo que estar activa, ¿no? Y te digo, el otro día mi hijo me lo hizo notar porque justo estábamos viendo una película, y a media película sí le dije así de: "Oye, sabes qué? Espérame tantito, ahorita vengo, voy a poner la lavadora" precisamente, sí, ya subí y me dijo así con una cara de: "Mamá, es que siempre haces lo mismo, o sea, no te puedes quedar como quieta cuando estás relajándote porque ya estás pensando en lo que tienes que hacer, en lo que dejaste pendiente, en lo que te falta, entonces, relájate, ¿no?" Y dije, pues sí, tiene mucha razón, pero no es como nada más de decir: "Ah, sí, me voy a relajar", sino que ya lo traigo, ¿sabes? Es como de ya, o sea, sé que tengo que hacer algo porque si no me siento como culpable, me siento como, pues, como mal, como como muy ociosa, muy floja, y y no sé, o sea, no sé, sé que el descanso, pues, es importante también, pero quisiera poder aprovecharlo y poder disfrutarlo y poder decir: "Sí, sí, es cierto, estamos viendo una película, no voy a hacer otra cosa más", ¿no? Entonces, no sé, no sé qué consejo me puedas dar, qué opinión tengas al respecto, como para ver de qué manera puedo sí empezar a ser menos, ay, pues no sé, este, estricta, menos productiva hasta cierto punto.
Sí, sí, claro, comprendo. Eh, mira, em, cuéntame, cuéntame, o sea, me me mencionas que tienes muchas cosas que hacer o que te pones como a prender la lavadora, este tipo de situaciones. Em, ¿tú tienes muchas responsabilidades? ¿Así como que diarias?, o sea, ¿no tienes como tal un tiempo libre?, em, pues, ¿diariamente sientes que siempre tienes muchas cosas que hacer? ¿O son cosas que realmente puedes dejar para otro día?
Pues mira, eh, ahora sí que sí y no a las 2 preguntas. O sea, sí tengo muchas cosas que hacer todo el tiempo porque, bueno, entre el trabajo, entre la casa, entre la familia, entre mi hijo y etcétera, pues la verdad es que nunca falta que hacer, ¿no?, y ya sabes, en una casa, pues siempre hay ropa que lavar, siempre hay trastes que lavar, siempre hay polvo que barrer. O sea, la verdad es que el trabajo nunca se acaba. Pero también lo que tú dices, o sea, tampoco es que lo tenga que hacer en ese momento, ¿sabes?, o sea, no es como que si no lavo la ropa ahorita, se va a acabar el mundo, o o si no lavo los platos, o si si no barro, si no lo que sea. O sea, sí sé, que lo podría a lo mejor hacer como en ese mo en otro momento, pero, justamente en ese momento donde me tomo el tiempo para descansar es cuando me salta como esa ardillita que digo: "No, no puedo estar haciendo sin e estar haciendo sin hacer nada", tengo que hacerlo porque, pues, ahí está pendiente, o sea, hay que hacerlo. La no sé, l de la ropa luego digo: "Bueno, es que si alguien necesita algo y está sucio", o de la cocina, pues, no, ¿cómo voy a dejar los platos sucios?, y y si se hace hormigas, y si huele feo, y si lo que sea. Entonces, como que no es que lo tenga que hacer en ese momento, pero, siempre quiero estar como haciendo algo.
Okey, okey, siento que esa es la mentalidad de de muchas mamás realmente siento que muchas mamás se sienten así de, ¿cómo voy a descansar si podría estar lavando los trastes o podría estar avanzando en esto? <chuckles> Entonces, mira, no eres la única, siento que muchas, muchas tienen esos pensamientos, em pero tú actualmente, eh, ¿te sientes, por ejemplo, sientes sientes cansada, te sientes agotada o con qué frecuencia honestamente sientes que, pues, que tu cuerpo ya se agotó?
Ajá. Exacto. Ay, todos los días, <chuckles> la verdad, para ser muy honesta, todos los días, porque justo el trabajo no se acaba, entonces, o sea, aunque lavé ayer, a lo mejor ya hoy se acumuló otra tanda de ropa, aunque ayer lavé los trastes, pues, obviamente, pues ya voy otra vez. Entonces, como que siento que todos los días es como como si estuvieras como en un ciclo, ¿sabes? Como ya ordenaste, ya lavaste, ya, eh, hiciste tal, tal, tal, te acuestas a dormir y al día siguiente otra vez, ¿no? Entonces, la verdad, contestando tu pregunta, siempre me siento agotada.
Okey, y muy entendible, realmente muy entendible. Em, y bueno, también te pasa que te llegas a sentir culpable cuando estás descansando, cuando te tomas, por ejemplo, estos 5 minutos, que ya no te tomaste tu media hora porque ya te paraste a a hacer alguna actividad que se te ocurrió, ¿eh?, ¿te sientes culpable por tomar esos pequeños minutos de descanso o qué sientes cuando descansas?
Ajá. Sí, es entre culpabilidad y ansiedad, ¿no?, de saber que hay cosas pendientes <giggles> por hacer, o sea, a lo mejor, si no tuviera ropa que lavar ese día, o que no tuviera trastes, algo algo, como que siento que sí podría como decir, bueno, hoy sí me lo merezco, me voy a tomar media horita. Pero como siempre tengo algo que <chuckles> hacer, la verdad es que, te digo, me da entre ansiedad de saber que ahí está la ropa <giggles> esperándome, los trastes, algo, entonces, como que sí, me da culpa y me da ansiedad, y por eso es que me paro. O sea, mejor me paro y digo: "No, ya mejor le voy a avanzar", si de todas maneras, lo tengo que hacer, eh, y pues mejor lo hago ahorita, ¿no?
Okey, comprendo. Pues mira, honestamente, eh, yo considero que tienes que ser un poquito más amable contigo en el aspecto en donde yo entiendo que hay muchísimas cosas que hacer, muchas actividades, muchos pendientes, pero también el el descanso es muy bueno, el descanso vaya hasta es necesario para que el cuerpo siga pues trabajando, siga teniendo como que su energía y pueda dar lo que lo que normalmente da. Entonces yo no sé, este, qué opines si realmente por ejemplo si te puedes dar te digo, empieza por unos 15 minutos o sea para que tampoco te venga tanto esa culpa o esa ansiedad. Empieza por esos 15 minutos de decir: "A ver ya me cansé, me voy a tomar 15 minutos, no pasa nada" y vaya a acostarte pero de verdad tomártelos, o sea nada de que: "Voy a checar de una vez el celular a ver si puedo avanzar depositando esto", o a ver si puedo o sea porque luego pasa, ¿no? Que uno se se pone en el celular y se pone a ver como esos pendientes entonces no sé qué opinas de desconectarte literalmente nada más 15 minutitos de verdad en que te acuestes, que te bloquees completamente y bloquees tu mente, o sea que te digo seas amable contigo y cuando vengan esos pensamientos de que: "Tengo que lavar los trastes", tú solita decir: "En 15 minutos me preocupo". En 15 minutos. O sea como que lo vayas aplazando. Es que tengo que lavar la ropa y tu mente en 15 minutos me preocuparé por eso. No sé qué opinas de empezar ahora sí que te digo no más tomándote unos 15 minutitos calmando tu tus pensamientos y realmente dándote ese tiempo para ti.
Ujú. Sí. Pues sí, la verdad es que tienes razón, o sea, finalmente, si lo aplazo 15 minutitos más, pues no va a cambiar nada, o sea, no va a ser el fin del mundo, <chuckles> ¿no?, eh, el pues sí, sí creo que tendría sé que me en un principio, posiblemente, me cueste mucho trabajo, porque ya me conozco cómo soy, <chuckles> pero también es un hecho que sí necesito como estos períodos de descanso, ¿no?, de no hacer nada de, ay, de desentenderme un poquito de todo lo lo la carga que tiene uno todos los días. Entonces, pues sí, me gusta algo así como cortito, como decir, bueno, no a media hora, no a una hora, porque de ninguna manera, pero pero sí 15 minutos, y 15 minutos, pues, no van a cambiar mucho las cosas, y sí, a lo mejor me van a ayudar a hacerlas, pues, con otro ánimo, quizás, ¿no?, a lo mejor con, pues, ya más descansada, con un poquito más de energía, eh, a lo mejor no de tan mal humor, y y pues sí, sí, me me parece como algo que sí podría como empezar a intentar.
Es que, exacto, o sea, justamente eso te iba a mencionar, que si te das también tu descanso correcto, vaya, hasta vas a estar con más energía, más de mejor humor. O sea, porque luego pasa que quieres hacer todo, pero, hasta lo puedes hacer de malas, lo puedes hacer molesta. Y te digo, también es importante el descanso. Te digo o sea 15 siento que no te no te afectarían tanto y a lo mejor te ayudarían a no tener tanto esta ansiedad o esta culpa, eh, em, y dártelo, o sea, te digo dártelos y te vas a dar cuenta tú solita como con estas pequeñas con estos pequeños cambios, te puedes dar cuenta de que de verdad te vas a parar, o de que: "Okey, ahora sí", como con más energía, hasta te puedes apurar, a hacer más las cosas, más motivada y hasta eso vas a decir: "Ah, okey, me gustó". A lo mejor para la próxima me tomo media horita porque estoy muy cansada, y ya vi que me da tiempo, que sí lo puedo hacer y no ser tan autoexigente contigo misma, te digo este, uno siempre se va a sobre exigir, desafortunadamente, así son las personas, así son los humanos <chuckles> que se sobre exigen, que se auto están como: "¡Tú puedes, tú puedes! Y no descanses y tienes que ser" Y pues, no son máquinas realmente, tienen que ser también, pues, conscientes y amables con consigo mismos y decir: "No pasa nada, eh, no pasa nada si descanso", eh, el el descanso también es muy bueno y priorizarlo es lo mejor porque, bueno, a fin de cuentas estás cuidando tu salud y si no cuidas tu salud, el día de mañana no va a haber ni que funcione, entonces, descansar sin culpa porque también lo mereces ¿no?, ya trabajaste mucho, ya te dedicaste mucho a la casa y, pues, descansar siempre es muy bueno.
Sí, tienes toda la razón, la verdad es que me hace mucho sentido esto que me dices. Finalmente, entender, pues, que no somos máquinas, <chuckles> que necesitamos este descanso, este, eh, tiempo como para recargar energías, como para, pues, también convivir con la familia, ¿no?, entonces, eh, pues sí, definitivamente tengo que empezar a cambiarme como el chip, y esta cuestión de que no por estar haciendo cosas, pues te vuelves como mejor persona, ¿no?, o más productiva. S también el descanso es importante, también hay que recargar energías, hay que darse su tiempo para todo, entonces, pues bueno, creo que, eh, me has abierto bastante los ojos, creo que voy a empezar a, con mis 15 minutitos todos los días y vamos viendo cómo le vamos aumentando. Entonces, <chuckles> pues, muchas gracias por escucharme y por estos consejos tan maravillosos. Muchas gracias.
Ujú. <chuckles> No hay de que, mucho éxito.